Э, да да, и ты не представляешь, сколько раз я слышала от особенно от подруг. Ну, ты могла бы себе и побогаче вообще-то найти. Ну, с твоим-то телом. Я так и говорю: "Господи!"
А. Самые главные критики в жизни, наверно, родители и подруги.
Нет, ну ты представляешь такую фразу, как будто, а, не знаю, как какая-то вещь я, что ли. Даже вот мне неприятно, понимаешь, это слышать было: "И ты могла бы выбрать себе побогаче". А, но, соответственно, а, Конечно, моя сестра, во например, открыто мне сказала, ну вот: "Я бы на твоём месте ни за что не стала бы вот с ним". Я даже я даже не представляю, как ты вот с таким человеком, который не зарабатывает миллионы. А, да, моя сестра, у неё как бы только олигархи всегда на примете. То есть для неё мои отношения с ну вот с с мужем, да, потому что муж у меня далеко не миллионер. Вот, и, а, э, они, ну не знаю, она она она не понимает меня, да. И не и меня ни да.
Хм. М. Мгм. Ничего себе. Ага. М. Они сколько они что, так часто время много проводят на Патриках, что у них такие загоны появились?
<chuckles> Я не знаю не знаю, но мне кажется, в принципе, а, э, славянский, так скажем, мен и я замечаю это, честно говоря, только во в славянском менталитете. Да, я сейчас уже давно живу в Европе, и и здесь такого нет на самом деле. Здесь женщины наоборот <grunts> Э, да да.
Мгм. Да, здесь, конечно, совсем всё по-другому. Тут даже скорее стремятся к какой-то приземистости, а деньги- это уже они важны, но они не возводятся в такой абсолют по требованию. Тут, ну, если понятно, у у славянской культуры даже вот от каких-то банальностей: счет платит тот, кто пригласил, еще что-то- то в Европе они готовы вот на каких-то вот на какие-то вот эти разделения, еще что, договариваться. Для кого-то вообще непонятно, чтобы мужчина там или, не ну, кто-то из партнеров делал такие какие-то шаги, о которых они даже не слышали. Для них это, ну, просто непривычно. Хотя при условии, что Европа всё-таки достаточно обеспеченная страна и здесь достаточно обеспеченных людей.
<grunts> Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм, мгм. Но здесь мгм, я, ты знаешь, я думаю, что здесь, как бы, более или менее вот есть такая вот очень огромная, я бы даже сказала, прослойка, да, общества, которая более или менее обеспечена. И то есть, э, у нету таких вот, как бы, а, а, огромного разделения на гипербогатых, да, и гипербедных, да, как в сл в странах третьего мира.
Мгм. Мгм. Нет такого технически вообще разделе у них-то, наверное, разделение такое идет, что есть такой, что-то вроде среднего класса, вот эти плат плавные переходы, потому что Восточная Европа вообще славится тем, что есть либо олигархи, либо те, у кого ничего нет. И мало людей, кто дос ну, достигает какого-то успеха с помощью, там, среднего и малого бизнеса, но в целом очень резкий переход идет.
Мгм. Да. Мгм, мгм. Мгм. М-да. Мгм.

Эм, <grunts> как я пришла к этому выводу? Потому что, ну, <grunts> я родилась в принципе довольно зажиточной, так сказа не знаю, как слово подобрать, <inhales> э, семье. Ам, при этом у моих родителей были не самые лучшие отношения. И, м, <smacks lips> с другой стороны, я видела семьи, которые, может быть, не были так богаты, но где как-то отношения были лучше. И, может быть, у меня вот сформировалось так в моей голове, что на самом деле, н ну, я хотела гармонию и любовь, и вот у меня <grunts> вот сложилась такая ценность, да, в голове. При этом деньги и финансовая финансовая какая-то обеспеченность, она у меня ушла немножко на второй план вот, как в голове у ребенка, да. Вот. Мгм.
Мгм. Мгм. Слушай, интересно, как вот, э, может помочь жизнь, причём абсолютно здоровая жизнь, без каких-то особых изъянов, сформировать видение того, что всё-таки человеческие отношения играют очень большую роль на определённом уровне. Потому что деньги, всё-таки они важны, потому что без них никуда не уйдешь, ничего не достигнешь очень часто. Но в какой-то момент, когда, наверно, они перестает перестают быть каким-то приоритетом, потому что их уже достаточно, тут, наверно, уже человеческие отношения- это очень большая нужда.
Да. Мгм. Мгм. Да. Мгм. Конечно, мгм. Мгм, да, мгм. Мгм. Мгм, да, я, э, в принципе, <grunts> мне родители ни в чём не отказывали, когда я была маленькая. У нас даже были с сестрой там платья принцессы какие-то за безумные деньги каждый Новый год. Вот. И но при этом <grunts> я внутренне искала вот какие-то вот эти маленькие моменты, когда родители были, ну, счастливы, всё равно же были, конечно, у них счастливые м счастливые моменты. Я вот прямо создала себе д себе в голове такой вот счастливых моих родителей, и я хотела, искала вот именно это в жизни. И это стало моим приоритетом вообще в принципе даже при выборе, а, мужа, да, партнёра, я сказала себе: "Э. Главное для меня- это именно любовь, настоящая любовь а не, а не деньги", да, как это было у моих всех подруг и включительно мою сестру. Да, мгм.
Мгм. Хм. Мгм. Хм. Хм. Слушай, ну, это достаточно тяжело т э, идти по такому ориентиру, потому что ценности н нынешнего мира в целом очень сильно меняются. И даже если идти по тому принципу, который выбрала ты, то ведь это такие достаточно большие трудности нужно пройти, потому что не всё очень так не непредсказуемо.
Мгм. Мгм.